So, hallo. Wie planst du dir, äh, Pausen im Alltag vom Handy ein?
Ähm, ich versuche so grundsätzlich im Alltag, ähm ja, ich sage mal, wenn ich ans Handy gehe, dann mir immer so 'n Limit zu setzen von, ja, also un um die 10 Minuten vielleicht? Ähm, und dass ich da dann einfach darauf achte, ja, dass ich, wenn ich mal ans Handy gehe, da einfach nicht zu lange drau äh, dann dran bleibe, grade halt bei irgendwie so Apps, die jetzt grade vielleicht nix mit dem zu tun haben, was ich vielleicht auf der Arbeit oder so mache.
Mhm. Mhm. Wie ist mit anderen Apps, wo du dich zum Beispiel drüber kommunizierst, zum Beispiel WhatsApp? Das wird dann mehr sein auf jeden Fall, ne?
Genau, ja. Also das ist halt auch echt so einer der Gründe, warum ich dann am meisten am Handy bin. Ähm, und häufig ist es dann so: Ich will eigentlich nur auf die Uhr gucken und dann sehe ich auf einmal: Ja gut, da ist aber doch 'ne Benachrichtigung von WhatsApp oder so reingekommen.
Mhm.
Ähm, und dann ist das so, ja ist das halt irgendwie dann der Grund, warum ich dann da auf einmal dann doch doch dran hängen bleibe, auch wenn die WhatsApp-Nachricht vielleicht gar nicht meine unmittelbare Aufmerksamkeit verlangen würde.
Mhm, auf jeden Fall, kenne ich. Kollege fragt irgendwas oder so, dann ah, man antwortet einfach drauf. <chuckles>
Ja, so, es ist einfach, genau es ist eigentlich gar nicht so ähm, ja, genau, es ist eigentlich nicht <chuckles> es ist eigentlich nicht wichtig. Und, äh, dann, keine Ahnung, hat man geantwortet und dann fällt einem auf, das ei der eigentliche Grund, warum man, ja, ans Handy gegangen ist, nämlich um die Uhrzeit rauszufinden, das hat man gar nicht gemacht. Also <chuckles> dann, ähm, ja, muss man noch mal gucken, genau. Also das sind irgendwie so Sachen, wo keine Ahnung, da versuche ich schon so 'n bisschen drauf zu achten im Alltag, dass ich da halt, ja, nicht zu nicht zu sehr da so reinfalle, da so unbewusst am Handy zu sein.
Wichtig. Mhm. Ja, da musst man nochmal gucken. Mhm. Ähm, wenn du mal das Handy beiseite legst, kr warte mal, hast du dein Handy auf Stummmodus oder immer auf, äh, Tonmodus?
Ist ein ne, genau, ist immer immer stumm. Also ich habe n eigentlich nie außer ich weiß, es ist irgendwie heute ku oder gleich kommt 'n wichtiger Anruf rein oder so, da mache ich's auch mal auf Laut oder auf Vibration, aber normalerweise ist es echt eigentlich immer im Stummodus.
Mhm. Hast du es auch bei Tätigkeiten wie zum Beispiel daheim auch arbeiten wenn du irgendwas daheim machst, hast du dann dein Handy dabei, oder lässt du es dann einfach liegen?
Mhm. Ja, also ich habe mein Handy schon eigentlich fast immer mit dabei. Ich fühle mich auch immer so 'n bisschen, äh wenn ich es mal nicht dabei habe, dann gibt's immer mal wieder so Momente, wo ich irgendwie so panisch dann denke: „Scheiße, wo ist mein Handy?“ Ähm, und das ist so, ja Also ich habe es schon meistens mit dabei, und, klar, auch wenn ich zu Hause irgendwie arbeite oder, ähm, ja, mich auf irgendwas konzentrieren muss, dann habe ich auch auf jeden Fall
Mhm. Auf jeden Fall, ja.
immer mal wieder so Situationen, wo ich merke: „Okay, ich kann mich grade nicht allzu sehr konzentrieren, weil mein Handy in der Nähe ist.“ Und dann lege ich es auch bewusst weg.
Mhm. Mhm. Also, ich kenne halt das Problem. Ich ich brauche ein Handy, weil ich Angst habe, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass irgend irgend 'n Anruf, der wichtig ist dass ich den halt nicht, ne, annehmen kann. Deswegen bin ich mir immer unsicher, mein Handy wegzulegen. Das ist bei mir das Problem.
Mhm. Mhm. Ja, ähm, das habe ich zum Glück nicht. Also ich habe zum Beispiel auch nachts mein Handy im Flugmodus.
Mhm.
Ähm, und habe da auch schon häufiger drüber nachgedacht. Was wäre denn, wenn jetzt irgendwas, ja, Schlimmes passiert und ich dann nicht erreichbar bin? Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie so ein Risiko, was ich eingehe, weil ich auch nicht so wirklich wüsste, selbst wenn irgendwas Schlimmes passiert, was ich dann machen soll.
Mhm. Mhm.
Ähm, also gut, es gibt natürlich so die Situation, wo man dann irgendwie gefragt wird, bestimmt, ob man jetzt irgendwie 'ner wichtigen OP oder so zustimmen würde. Aber, ja, ich glaube, das ist dann einfach so ein Risiko, mit dem ich mit dem ich lebe, und dafür habe ich dann wenigstens nachts die also meine Ruhe. Und ich gehe halt immer schon auch 'n bisschen früher vorm Schlafengehen in den Flugmodus, um halt nicht bis kurz v genau genau, um abzuschalten und nicht um bis kurz vor knapp noch am Handy zu sein.
Ja. Mhm. Abzuschalten. Mhm. Äh, aber hast du schon mal 'n Call bekommen, äh, wo jemand 'n Verkehrsunfall hatte? Davor habe ich zum Beispiel Angst.
Hm, ne, habe ich nicht. Also ich habe eigentlich immer nur Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, die halt nichts Wichtiges wollten. <laughs> Und es irgendwie lustig fanden, nachts noch mal anzurufen. Ähm, und da mir mein Schlaf sehr heilig ist, bin ich eigentlich auch sehr froh, <laughs> dass ich dan im Flugmodus war. Ähm, genau. Aber ja, selbst wenn jemand halt irgendwie, ja, wie du meintest, mit mit einem irgendwie in ein Autof Unfall verwickelt sein sollte
Klar. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja.
dann, ähm, ja dann frage ich mich schon, was ich in dem Moment dann machen soll.
Ja, das Ding ist halt, ich habe Auto, deswegen würde ich halt hinfahren. Ab deswegen, äh ich habe jetzt immer bisschen Angst, weil meine Schwester hatte auch, la Radschrauben waren einfach gelockert und deswegen hat die mich da angerufen. Und
Mhm. Okay? Ah, okay, also du hattest den Fall schon.
Ja
Mhm.
und ja, 130 km/h Schnellstraße ist gefährlich. Aber deswegen habe ich so 'n bisschen Angst davor, Handy auszumachen.
Mhm. Ja. Ja, kann ich verstehen. Also ich, ähm ja, wenn man dann sollte man es natürlich auch nicht machen. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich damit sehr also, ich mach das auch echt schon seit irgendwie 10 Jahren oder so. <chuckles> Ähm, und deshalb, ja da bin ich irgendwie glücklicherweise
Ja, dann <chuckles> passt's schon.
bin ich da kann ich mich da gut von losmachen dann von solchen Gedanken auch.
Mhm. Äh, was passiert dir, wenn du das Handy beiseite legen willst? Also, so, am meisten.
Mhm. Ähm, wie m also wie meinst du das, was was mir passiert dann?
Ähm, Kinder ich weiß nicht, Geschwister, Eltern, Leute wollen mit dir reden. Konversation, verschiedene Sachen. Was passiert dir einfach am meisten?
Ja. Ähm, also
ähm, <clears throat> du meinst, also wenn ich das Handy weggelegt habe und wer dann quasi, ähm, mich kontaktieren möchte und ich aber in dem Moment nicht rangehen kann.
Nein, nein. Wer hindert dich daran, das Handy wegzulegen?
Achso okay. Äh, Entschuldigung, ich so meinst du das. Okay. Ähm
Ja, alles gut.
Ja, wahrscheinlich schon, äh, die Familie auf jeden Fall. Ähm, das also ich habe das auf jeden Fall auch schon natürlich, dass es Leute gibt, wo es mir sehr wichtig ist, immer irgendwie schnellstmöglich zu wissen, falls irgendwas ist, ähm
Mhm. Mhm.
Klar, dann die Partnerin, ähm, möchte ich natürlich auch mal erreichbar für sein. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn ich dann irgendwann v vielleicht, ja, ähm, Kinder haben sollte, dass das auch noch mal ein Grund für mich sein würde dann zu sagen: „Okay, ich, äh, werde mein Handy nicht mehr abschalten, um da immer erreichbar zu sein.“
Ja. Mhm. Bis dahin hat's noch Zeit, denke ich mal.
Ja, äh, zum Glück hat's bis dahin noch ein bisschen Zeit, ja.
Mhm. Äh, was hast du für Tricks, so, die mir zum Beispiel helfen könnten?
Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass, ähm also zum Beispiel grade bei so Apps wie Instagram oder so, da kann man ja immer genau, Instagram, TikTok, so, da kann man ja 'n Timer einstellen für die App. Und, ähm
TikTok. Mhm.
ich meine, ja, das muss man dann, glaube ich vielleicht kann ma kann man sich auch erst mal rantasten und jetzt nicht direkt irgendwie sagen: „10 Minuten pro Tag.“ Es reicht ja vielleicht auch schon irgendwie so 40, 45 Minuten oder so am Tag. Und, ähm, dann ist es, glaube ich, auch einfach ganz interessant, mal für sich selber zu sehen, wie schnell man an diesem Limit ankommt
Mhm.
ähm, und dementsprechend dann das so 'n bisschen vielleicht hinterfragen, wie viel Zeit man auf solchen Apps verbringt.
Mhm. Aber mich persönlich hindert, äh hindert das Handy auch sehr an Arbeit. So, Arbeit daheim, die man erledigen muss. So, wenn man jetzt zum Beispiel aufsteht und das Erste, was man eigentlich machen sollte, ist jetzt zum Beispiel das Bett machen. Wenn man dann halt das stattdessen mit TikTok oder Instagram ersetzt, ist das halt schon zeitaufwendig.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Absolut, ja. Also, hm, ich zu Hause, wenn ich irgendwas wirklich machen muss, wo ich ähm, ja, weiß, vielleicht, ich muss mich auch grade irgendwie viel konzentrieren, also grade irgendwas am Laptop oder so, dann lege ich mein Handy auch ganz gerne mal einfach so mehr als eine Armeslänge von mir weg.
Mhm.
Und das reicht dann auch häufig schon, um mich nicht mehr davon ablenken zu lassen, weil man dann halt diese eine Sekunde mehr hat, um zu hinterfragen: „Warum möchte ich eigentlich grade auf mein Handy gucken?“ Ähm, und merkt: „Gut, es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, außer: Ich bräuchte grade ich brauche grad einfach irgendwie schnelle Ablenkung.“ Ähm, ja, deshalb ich, hm, würde sagen genau, einfach so
Mhm. Mhm. Mhm.
weglegen. <chuckles> Aber also es muss ja gar nicht weit weg sein, sondern einfach nur diese Armeslänge Abstand, so, das ist schon wichtig.
Einfach nur genug Abstand, dass Bei mir ist das Problem Benachrichtigungen. Also ich ich sehe 'ne Benachrichtigung, und dann muss ich halt irgendwie drauf reagieren.
Mhm. Mhm. Ähm
Das ist bei mir das Problem.
Ja. Das habe ich auf also das habe ich so das habe ich an sich auch, wenn ich Benachrichtigungen sehe. Aber man kann ja zum Beispiel das Handy auch weglegen und einfach WhatsApp-Benachrichtigungen ausmachen. Aber falls man halt weil also das meintest du ja jetzt auch mit dem wenn man angerufen wird, man kann ja den Anruf auf Laut stellen
Mhm. Mhm.
und dann hat man da zumindest so keine Benachrichtigung, wo man davon s ausgehen kann, dass da auch wirklich nix Wichtiges jetzt oder was halt in den nächsten 15 Minuten beantwortet werden müsste, mit dabei ist, und, ähm, genau, ist aber trotzdem irgendwo auch erreichbar.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Dann bis zum nächsten Mal.
Und ja. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.